Oye, fíjate que pues, estoy teniendo una cuestión ahí un poco em, pues rara, nunca me había pasado, nunca había caído en cuenta que que quizás estoy pues, abusando un poco de de mi trabajo. Resulta que pues, yo soy una persona que que, mm, que como que siempre le ha gustado lo que hace, ¿no?, su trabajo.
Ujú.
Eh, me gusta mucho, pues, ir al trabajo, hacer lo que tengo que hacer, dedicarle todo mi mi esfuerzo, incluso a veces, pues, me comprometo de más, creo, me estoy dando cuenta de eso. Entonces, pues, es normal o yo considero normal que yo me quedase hasta altas horas de la noche trabajando y pues, al otro día igual empezando igual antes, ¿no?, como que siempre dando ese extra.
Ujú. Sí.
Eh, entonces pues, eh, pues, para mí no había ningún problema, al contrario, ¿no?, yo estaba supercomprometido o estoy más bien. Y mis compañeros lo notaron, lo empezaron a notar, eh, entonces como que hay ve había veces que me invitaban a hacer algo y yo, aunque tuviera tiempo libre, aparentemente, pues, preferiría dedicarlo a ese trabajo que tengo. Em, y no encontraba como otra motivación. O sea, no no encontraba otra cosa que yo quisiera hacer fuera del de lo que tenía que ver con el trabajo.
Ujú. Okey.
Y y pues, creo que ya me está afectando porque ahora que que tuve una reunión como con compañeros de la universidad, nos reunimos, estuvimos platicando ahí un poco y intercambiando experiencias, me di cuenta que pues, ellos habían, mm, hecho un montón de cosas diferentes, ¿no?, habían viajado, habían aprendido nuevos idiomas, habían hecho 1000, cosas. Y cuando me preguntaron a mí, pues que, bueno, no tanto como que me hayan preguntado directamente a mí, pero pues, yo me di cuenta que realmente yo no había hecho otra cosa más que trabajar.
Ujú. Entiendo.
Entonces estoy teniendo, pues, ese problema para encontrar un algo algo diferente, ¿sabes? Como que no quisiera, pues, que pasaran 10 años de mi vida, y decir que todo lo que hice fue justamente eso, pues, trabajar. Entonces me gustaría pues, que me ayudaras.
Claro que sí sí, con mucho gusto. Digo creo que lo lo importante aquí es, quizás, separar un poco, o o entender la idea de que el trabajo es un medio y no un fin. Entonces, pues, justo, eh, el hecho de que te estés disfrutando tanto es algo de aplaudir, pero si no hay que perder como que de vista, ¿no?, el el punto, y cuál es el objetivo de de trabajar de tener tus ingresos, o de tener una estabilidad. Y, y con gusto te ofrezco alguna una perspectiva que, quizá, te pueda llegar a ayudar, eh antes de esto, ¿me podrías comentar, por ejemplo, no sé si haya alguna actividad que tú disfrutes o incluso antes de de entrar a este trabajo? ¿Algún hobby que tú tuvieses algo que te haga sentir vivo?
Ujú. Em, pues, me gustaba, o me gusta todavía, pero yo no lo hago con tanta regularidad, la bicicleta, me gusta nadar. Me acuerdo cuando iba a la universidad, pues, eh, justamente me iba en bicicleta. Entonces era algo que yo disfrutaba muchísimo, porque llegabamos mucho más rápido que en transporte público y aparte hacia ejercicio, eh, o sea, me subía mucho el ánimo. Y también lo de la natación, como tenía muchas, a veces, tenía horas ahí como muertas entre clase y clase, pues, me gustaba como aprovecharlas y me iba a nadar, pero, pues, todo eso cambió. O sea, cuando empecé cuando salí de la universidad, y empecé a trabajar, olvidé todas esas actividades, y me dediqué de verdad de lleno al trabajo. Y te soy honesto, la verdad es que, pues, en la cuestión profesional me siento una persona realizada. He estado, pues sí, eh como avanzando, ¿no?, siempre teniendo un mejor puesto, eh, incluso, el salario ha ha estado subiendo, pero, pues, te repito siento que ahorita todavía estoy en un buen momento para para poder cambiar, porque no quiero no quiero que que pasen tantos años y seguir haciendo, pues, o ten o seguir con este ritmo de vida, ¿no? Sobre todo ahora que me comparé con mis compañeros, y vi que todo lo que ellos habían, ah, hecho, todos los que habían, eh, logrado y y es eso, sí.
Ujú. Ujú. Ujú. Sí, totalmente te entiendo. La verdad es que es es muy gratificante ciertamente el poder sentirte realizado, el poder sentirte bien en un lugar y sobre todo que estás teniendo logros importantes. Eh, pero también entiendo, ¿no?, como que esta parte de lo duro que es, eh, comparar ciertas experiencias que quizás tú no has tenido y tus compañeros o bueno, tus excompañeros sí. Em, pero bueno, también me gustaría, por ejemplo, eh que que te pusieras en una situación, digamos a hacer un ejercicio. Si tú tuvieras, eh, a partir del día de mañana, digamos un mes de vacaciones y todo el dinero, todos los recursos que tú quisieras tener. ¿Qué te gustaría hacer en ese mes?
Ay, no sé, la verdad es que hasta me da miedo la pregunta porque pues tantas cosas que he dejado de hacer que me me he olvidado, me ensimismado un poco en mí, pero pues tomando un poco de ejemplo la la experiencia de mis compañeros. Yo creo que sí me gustaría, pues viajar un poco. Vi que ellos ya habían estado en muchos países algunos países que realmente pues me interesan, ¿no?, pero como que yo lo dejé de lado. Dejé de lado todos esos objetivos por cumplir los profesionales. Y sí me la pones así, yo creo que me gustaría pues viajar, hacer un viaje, eh, aunque no sé o, eh, yo yo para mí sería muy difícil justamente desapegarme de de todo este este ritmo de vida, ¿no?, y dejar, eh, de trabajar un año para mí es como como que sería muy raro. Perdón, un año, un mes, este sería muy, muy, muy raro.
Ujú. Sí, claro. Sí, sí, sí, te entiendo totalmente.
Pero bueno, sí, yo creo que sí sería eso.
Okey, y por ejemplo, ahorita día con día, o digamos en total de tus semanas, ¿qué tan libre andas de tiempo?
Em, yo diría que no tengo mucho tiempo libre, pero, por lo que te comento, eh, que que que fuera del trabajo, eh, pues, le dedico mucho tiempo al mismo. Entonces, incluso hay veces que mi horario mi horario me, mm, me dice dice en el contrato que, pues, tengo que estar 8 horas diarias, de lunes a viernes, eh, y en teoría, pues, yo tendría las tardes libres, pero, pues, no me salgo a la hora de mi que dice el contrato, ¿verdad?, me quedo ahí. Hay veces que sí es necesario, pero, yo creo que, es que, para mí siempre es necesario, ¿sabes?, como que siempre pienso eso. Esa es mi manera de justificarme, pero pues, si tomamos en en, si tomamos el el contrato en cuenta, pues, tendría yo las tardes libres, aparentemente, aunque nunca, hace mucho tiempo que no las disfruto.
Ujú. Ujú. Siempre hay algo nuevo que hacer. Entiendo. Sí, totalmente te comprendo. Y la verdad es que creo que, te puedo ofrecer al menos un una perspectiva que es un poco de consejo, eh, sobre qué es lo que yo haría en tu situación. La verdad es que tienes, ah, o entiendo que tienes tus fines de semana libres, y quizá, como tú lo mencionas, el el cambiar un estilo de vida es algo más fácil de decir, qué de hacer, ¿no? O sea, entiendo que totalmente, pu eh, tú tienes ese compromiso con tu trabajo y te gusta hacerlo de una manera excelente, lo cual estamos muy bien, habla muy bien de ti y no hay como por qué dejarlo, si realmente te está, pues, satisfaciendo. Pero también hay que entender que, eh, la vida también está fuera de este trabajo, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes esta estas ganas de salir, eh, estas ganas de viajar, quizá, eh, lo más importante siempre, siempre, siempre, para cualquier tipo de situación va a ser dar el primer paso, y yo creo que tienes una gran oportunidad, ¿por qué?, porque lo puedes empezar a hacer paulatinamente, digamos, no te vas a salir a a un viaje a otro país, <chuckles> ¿no?, de de una semana a 15 días, si no puedes intentar, eh, básicamente destinos que tú sepas que están cerca de tu casa, que en los que, quizás, puedas ir y regresar hasta incluso el mismo día, o si tienes como que esa oportunidad irte un fin de semana, y literalmente, solo hacerlo así, <chuckles> ¿de acuerdo? O sea, no hay no hay no es como que necesites planear demasiado. No es como que necesites pedir vacaciones, o algo por el estilo, cambiar tu estilo de vida. Simplemente, es darte oportunidad de uno de esos días, un fin de semana, el que tú quieras planear o incluso sin planes, literalmente, solo escoger el destino e ir, eh, la verdad es que, eh, siento que en el momento en el que tú tengas ese esa visión, de algo que estás disfrutando de salir de la monotonía, de ir a conocer un nuevo lugar así no sea algo, ah, más de 1, hora de tu casa, eh, seguramente te va a cambiar muchísima la perspectiva, porque vas a empezar a disfrutar algo más. Y si, eh, ese es el sentir que que, pues, vaya, se se va haciendo un poquito más común. Si lo va repitiendo, pues, evidentemente, te puede llegar a generar esas ganas de esa hambre de viajar. De acuerdo, no solamente ya a un destino cerca, sino muy probablemente, ya te den esas ganas de irte a un nuevo estado, o a otro país, incluso, eh, pues, digamos acoplarlo un poco a tu ritmo de vida, y esto se puede reflejar, por ejemplo, si en algún momento, porque también es válido que no te guste, eh, el esta nueva actividad, no de salir a un nuevo lugar, eh, pues, puedes retomar siempre el tema de la bicicleta. Siempre puedes tomar el tema de la natación, quizás, solamente una vez a la semana, y de nuevo, esto no es porque ya con eso vayas a cambiar tu estilo de vida, sino, te va a hacer conocer a ti, realmente si eso es algo que te está apasionando y puedes llegar a complementarlo a tu trabajo. No sé, ¿si lo habías pensado así?
Ujú. Okey. Okey. Okey. Ujú. Oye, pues no, la verdad es que no, porque justamente te digo, llevo tanto tiempo, eh, con este estilo de vida que no he podido, pues, pensar en en qué en cómo podría cambiarlo, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntaste, pues, qué querí qué te gustaría hacer, eh, el solo hecho de pensar que que iba a dejar este espacio, este lugar seguro, por llamarlo así, em, me me asustó, y por <chuckles> por eso te digo que para mí es muy, muy complicado, pues, pensar tan solo qué, qué podría hacer yo en un en 1 mes, ¿no? Pero esta opción que tú me ofreces de, quizás, pues, no hacer un cambio así de irme, o irme de un lug a un país así sí que no conozco, 1 mes viajando, pues, que a mí me da miedo, me da mucho miedo. Eh, y y por y y y justamente por el miedo, dudo que es improbable que yo haga eso, eh, o pues, así como tú me lo planteas de irme, quizás, a los lugares que están aquí cerca de mi casa, que puedo ir y venir. Puedo desconectarme un par de de horas, tomar la bicicleta, ese tipo de cositas que que suenan, pues, más como u un poco más, eh, mm, creíble, ¿no?, siento que ese tipo de cosas pues sí las podría hacer. Y de esa forma, pues, también podría ver si si realmente es lo que a mí me gusta, porque, como te dije, o sea, es algo que quizás, eh, yo yo yo lo pongo de ejemplo porque es como que lo que los amigos habían hecho, habían intentado explorar, y y yo cuando los veía contando esas historias, eh, pues, vi que que realmente parecían, pues, muy felices. Entonces yo, como no tengo experiencia en nada de eso, eh, pensé o pienso que, quizás, eso también pudiera funcionar para mí. Sin embargo, nunca lo he intentado. Entonces, este pequeño acercamiento que tú me sugieres me parece muy, muy, eh, creíble de esta forma, pues no pode podría como ir poco a poco, ¿no?, tentando el terreno a ver si me gusta y, pues, en un futuro, eh, seguirle darle seguimiento a esta actividad o, si no, pues cambiarla a otra, ¿no?, eh, no sé. Y es poco a poco irme redescubriendo, el yo creo que el el propósito principal, pues, es justamente dejar dejar de lado un poco esta vida laboral que que hasta ahora, te digo, me gu me siento muy conforme, pero, ah, me me me pienso a futuro, y siento que, mm, que no está del todo bien. Entonces, pues, te agradezco mucho. Te agradezco mucho, voy a intentar esto de los viajes, ya estoy pensando en algunos lugares que que he visto en internet que están a no más de 2 horas. Entonces, me da tiempo de ir, y y regresar en 1 día y y, pues, ya te contaré qué tal, qué tal me está yendo.
Ujú. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Exacto. Sí. Ujú. Sí. Seguro te irá de una manera perfecta. Eh y justo creo que tú dijiste una palabra que es clave, que es un acercamiento. Vas a conocer qué es lo que sí te gusta y qué es lo que no y seguramente así vas a encontrar esta identidad fuera del trabajo.
Muchísimas gracias por tus palabras.